<blows air> das vielleicht noch mehr nachvollziehen kann, wie genau das ist in solchen Situationen, weil ich jetzt, g ja, glücklicherweise noch nie in so 'ner Situation war oder mich vielleicht darauf irgendwie vorzubereiten oder weil ich auch oft denke: „Oh, vielleicht widerfährt mir selbst irgendwann mal so was und wie machen das andere? Wie reagieren andere?“ Vielleicht so. Also, ich weiß nicht genau, wie ich das mache, aber ich tue mir schon aktiv selbst weh. Das kann man schon so sagen, ja.
Ja, ja. Mhm. Ja, und das war jetzt auch nicht quasi 'ne Ausnahme, weil's eben um Sydney ging und und du da bald hinreist, son sondern das ist schon generell 'n Muster, das du bei dir schon erkannt hast?
Mhm. Ne. Mhm, schon, schon. Ich bin ich bin halt auch so 'n Mensch, ich, äh, reise sehr gerne. Ich sehe gern, ähm, neue Länder, ich lerne gerne neue Kulturen kennen und es ist ja nun nicht nur in Sydney, dass so was passiert, sondern überall auf der Welt. Und grade weil ich so 'n starken Bezug zu anderen Ländern, anderen Kulturen habe, da interessiert interessieren mich auch sehr halt, ja, solche Sachen, die in oder schlimme Ereignisse, die in anderen Ländern auch stattfinden, auf anderen Kontinenten, ähm, um da so dieses Bewusstsein zu stärken. Ja, schon. Mhm. Es geht mir alles sehr, sehr, sehr nah. Mhm.
Ja. Mhm. Mhm. Verstehe, okay.